ไม่ค่อยตรงกัน บางทีเราอยากจะขอเขา แต่เขาก็บอกว่า ไม่ว่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะออกตัวเลย
เวลาไม่ตรงด้วย อืม อ๋อ เขาใช้ว่า ว่าไม่ว่างเลยใช่ไหมคะ? ที่นี้ เอ่อ คุณพอจะมีใคร ที่เป็นเพื่อนกับเขาด้วย แล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณด้วยเนี่ย ได้แบบเหมือนเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของคุณให้กลับคืนมาเนี่ย พอจะทำได้ไหมนะคะ?
อืม ใช่ค่ะ โอ้ อืม อ่า ถ้าแบบเนี้ยมีค่ะ มีสักคนหนึ่ง มี มี พอนึกออกแล้วค่ะ เป็นเพื่อนสมัยที่ทำงาน ร่วมกันเนี่ยแหละค่ะ เขาเคยแนะนำเพื่อนคนนี้ แล้วก็เราก็รู้จักเขาด้วย
อืม เอ่อ ยังไงคุณลองแบบให้ทางเพื่อนคนนั้นเนี่ย ได้สอบถามกับเขาเนี่ยว่า เขาต้องการอะไร หรือว่า เอ่อ เกิดอะไรขึ้น กับเขา เขาถึงได้ทำกับคุณแบบนี้ อะไรแบบนี้นะคะ พอจะเป็นไปได้ไหมคะ?
อือ อืม อืม ค่ะ ๆ ค่ะ ใช้วิธีนี้เนาะ อาจจะอธิบายให้เขาฟัง แล้วก็ให้เขาช่วย ช่วยเชื่อมระหว่างเรา 2 คน ลองดูนะคะ อา ได้ ๆ ดีค่ะ
อือฮึ อืม อะฮะ ก็ อาจจะต้องลองดูนะคะ เพราะว่า เพราะเขาก็ไม่คุยกับคุณเลยใช่ไหมคะ เอ่อ ไม่ ไม่สามารถที่จะแบบนั่งคุยกันแบบว่าตรง ๆ หรือว่าแบบจับเข่าคุยกันไม่ได้เลยอะนะคะ ก็ต้องใช้บุคคลที่ 3 นะคะแบบนี้เนาะ อา
อืม มันอาจจะช่วยได้ ใช่ค่ะ ใช่ ไม่ <chuckles> ใช่ค่ะ เออ ค่ะ เดี๋ยวจะลองนำวิธีนี้ของคุณมาลองดูนะคะว่า ใช้ได้ไหม แล้วถ้าเกิดว่า มันยังติดขัดตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวจะลองมาถามคุณอีกรอบนะคะ